えっとですね、仕事で、まあ、同僚というか、部下がいまして、あと色々とその仕事のやり方とかで、こう、気になる事があって、指示とかしたいんですけど、なかなか、こう、うまくいかなくてですね。なんか、その、まあ、その辺でちょっとお話聞いて頂きながら、相談とか乗って頂ければなと思うんですけれど。
はい。 あ、そうなんですね。 はい。 あ、もちろんです。お話し下さい。
えっと、ですね、何て言うのかな。えっと、凄く、まあ、性格がいい、あの部下なんですけど、で、真面目に
はい。 あ、性格がいい、はい。
そうですね。で、真面目に仕事には取り組んでくれるんですけど
はい。
何て言うのかな。こう、えっとね、その仕事の優先順位を付けずに
はい。
周りから頼まれた事を全部やろうとするんですよね。
ああ、なるほど。それでも上司からするとね、こう、なんか大変そうだなっていうのもあるし、もっと効率的にしたらいいのになっていうような思いも出てきますよね。
うん、そうなんですよね。で、その部署が、その会社の中の、その何て言う、インナーブランディングと言うか、社内向けの、そのなんか、こう、情報共有とかをやる部署なんですよ。
はい。 はい。 なるほど、こう、ひ HR 的なポジションと言う事ですか？ヒューマンリソースといいますか。うん。
うーんと、えっと、HR ではなくて、何て言うのかな、こう、えっと、社内向けの、その広報ですね。社内向けの、その情報共有、その色んな部署で色んな事をやっているので、それを、こう、あのお互いに共有する為の情報発信みたいな。社内報とか、そう言うのを管理しているっていうイメージです。
はい。 たし はい。あ、なるほど。 はい。 ああ。なるほど、はい、イメージつきました。
で、なので、今いろんな人から、うちのこういうのを紹介して欲しいとかそういう話が来たりするんですね。
はい。 ああ、そういうポジションにいらっしゃるんですね。はい。
ええええ。で、その で、その部下はその、なんていうか、ウェブマガジンみたいなのを担当してるんですけど
はい。はい。
その、なんだろう、頼まれごとを全部、その記事にしようとするというか。
ああ、はい。
なんと言うんですかね。いいひいい人なので、多分こう 頼まれると断れないというか、だと思うんですけど。
はい。
なんか変な話その、なんでしょう、野球部の記事が、もう月になんか3回掲載しようとしたりするという、そういう感じで。
なるほど。その全体が見えてなくて、その頼まれたから、この野球部の方からすると、その社内報に載ることは月3回載れたらやっぱり宣伝にもなるから嬉しいですよね。
そう。 そうですね。で、ま、それは理解できるんですけど、でも
はい。 はい。
なんで野球部の記事ばっかりそんななの、おかしいだろってなるじゃないですか。
そうですね、その通りですね。うーん。
うん。で、なので、ま なんでしょうね、こう まあ、その、そもそもなんでその社内報があって、なんどういう目的で運営されているのかというのを考えて、その何をい載せる載せないが決めようよって話をするんですけど、なんかいまいち響いてない感じがするんですよね。
はい。 はい。 ああ、ちなみにその同僚、まあ部下の方と普段はどのような関係ですか？仲がいいですか？それとも仕事だけの関係ですか？
はい。 いえ、ええと、まあ なんでしょうね、こう いろいろ、その、あの、コンプラとかがある昨今、その、あんまりその社外での付き合いがめちゃくちゃあるわけではないですけど、まあ、でも部署部署単位で飲みに行ったりとかっていうのは、あの普通に一緒に行って楽しく飲みますし、まあ、なんでしょうね、仕事離れればまあ普通に <swallows> なんていうか、仲良くやっているとは思うんですけれど。
はい。 あ、そうなんですね。うん。 あ、なるほど。 はい。 なるほど。ま、関係は良好という感じなんですね。うんうん。はい。であるなら伝えたいなんかこう伝えてるけど、なかなか伝わらないっていうこう、もどかしさがあるんですか？
はい。 んだとは思いますね。うん。 うん。 そうですね、なんかその聞いてはくれるんですよ。例えば今の、この例、とです。て、出した野球部の話とか、ありますよね。で、野球部の記事3回は多いよね。で、その
はい。 はい。
ちょっとそれは他の、他にはどういうこうあの情報あるのか、その優先順位とか色々考えて、で
はい。
んで、考えたらいいんじゃない？っていう話をすると、野球部の記事に関しては考えるんですよ。でも
あ、なるほど。
その他の話で、例えばさんかい来ると、他の人からいっぱい「こういうの載せて」ってくるとするじゃないですか。そそっちは受けちゃうんですね。え。
うんうん。 はい。 なるほど。いや、もうこっちからするとあれですよね、こう野球部で伝えたその3回に載せるっていうその感覚を他でも使って、なんかバランスよく社内報を打つようにっていうような指示を与えているつもりだけど、そのポイントでしか理解をしてくれないっていうところがこうもどかしさになってるんですね。なるほど。
そうです。うん。 そうですそうです。 そうですね、そういう感じなんですよね。で、なんかだから指示が結構難しくて、なんかそこまで言わなくちゃなんないのかなっていうのを。
ですよね。 はい。
で、もあったりするんですよね。うん。
なるほど。やっぱ、そこ、凄く大変ですよね。その、こう、改善点って言うのを、きちんと伝えてるつもりだけど、それを応用して頂けないって言うところと、それを毎回伝えてたら、それ取り越し苦労っていうか、こう、ストレスになりますよね。あの、ご自身の。
あ、はい。 うーん、そうですね。まさに、それなんですよね。うーん。
はい、なるほど。うん。
で、なんか、こう、あまりにも、その
はい。
なんて言うか、細かい指示を出すと、多分そのその部下は、その作業する事は全然嫌じゃないし、真面目なので言ったことは全部やってくれるんですよ。だけど
はい。 はい。 なるほど、はい。
なんて言うか、あの、あまり細かい指示を出すのを、こう、一般的な状態にしてしまうと、なんかこう、こっちが大変というか。
いや、本当おっしゃる通りだと思うんですよ。本当ね、細かい指示を出す人もいらっしゃいますけど、いや、何て言うんですかね、マイクロマネジメントしちゃうと、その部下のね、こう自尊心を傷つけるかもしれないし、自分から成長出来るきっかけって言うのをね。こちらが奪っちゃうって言う可能性もありますからね。
<laughs> うーん。 うんうん、そうですね。で
はい。
その部下は、他の部署から、こう、異動になってきてですね。で、前の部署で、そこそこその、まあ、勤続年数もあったりするので、なんか、まあ、あの、グレード的には、何だろう？昇進試験とか受けられるようなポジションにいたりするんですね。なので、もうちょいアウトプット、自分からしなくちゃなんない感じなんですけど。
ああ、なるほど。 はい。 そうなんですね。うん。 はい。ま、全然、こう、モチベーションがあれば、上にあがっていけるような、こう、何て言うんですか、能力を持った、ま、即戦力な方って言う事ですよね。
多分 うん。 うーん。そうですね、その実務に関してはそうなんですけど、多分本人的にはそのなんですかね、マイクロマネジメントみたいにされた方が多分楽なんだと思うんですよね。
はい。 うん。ああ、まそう話聞いていると、そうすることによって、こうね、あのやりやすいのかもしれないですけど、ま、別の部署からかわってきたっていうことですけど、ま、その部署での仕事がまだ慣れてないとか、どう進めたらいいのかっていうのを理解してないっていうな、なんか箇所もこう見てて見受けられるんですか？
うん。 はい。 えっと、ですね。ま、でも移動してきてからもう2年ぐらいになっているので、ま、うん、さすがに慣れてないという話ではないと思うんですけど、なんかその、うーん、難しいところ、その丁寧に仕事しようとするあまり、その、全部やろうやっちゃうというか、か、みたいな感じなのかな。
ああ、そうなんですね。 はい。 はい。 まあ優先順位ですよね、つけれてない。一番伝えたいことは何ですか？その、こう部下に対して。
うーん。 一番伝えたいことは、その、えっと、与えられたタスクに対して、その要求されているなんというか、アウトプットは何なのかというか。
はい。 はい。 はい。
成果物、理想的な状態は何なのかというところを目指して仕事して欲しいと思うんですけど。
はい。<swallows> なるほど。その、ひとつひとつに対してゴールを設定して、ちゃんとそれに向かっていくっていうところを、こうきちんとこう伝えたいというとこですよね。
そうですね。うーん。
はあ、それができてないんですね、そのご自身から見られて。
うん、そうですね。うん。<swallows>
うーん、実際的にこうフィードバックを入れる中で、こうポイントポイントでは入れてるけど、その全体に関してはあんまりこう指示を入れてないっていうか、こういう風にやった方がいいよっていうな、何て言うんですか、やっぱり指示も1日、2回3回で続けてきたら、ちょっとこっち側もストレスだし、向こう側もストレスだろうなって気を使っちゃうじゃないですか。
はい。 うーん。 うん、そうですね。
そういうのもあるんですか？
一応なから、その、あまり細かい指示を出して、その通りにやってくれだと、本人も成長する機会がなくなっちゃうのかなと思うので、なれ指示はももうちょっとこう、なんていうか、大枠の指示を
はい。 なるほど、気づくまでうん。
とかフィードバックを出し出そうと思っているんですね。うん、なんですけど、そうするとなんか彼女も、その、ちょっと不安があるみたいで
なるほど。 はい。 <swallows> はい。
なんだろう、あの 頻繁にこう、ミーティングをやりたがるというか。
ああ、なるほど。ちょっと擦り合わせをして欲しいっていうような感じで、うーんちょっと気になるんでしょうね。うん。
そうですね。なんですけど、じ うん、でも実態としては、なんか「こうなってるんですけど、どうしましょう？」って言われて、その、私が「こうしましょう」って言わなきゃなんないみたいなミーティングになっちゃうんですよ。で、それも良くない。うんうん。
はい。 うーん。 ああ、なるほど。じゃあ指示待ちになっちゃってるから、そこを、そこも含めてこう理解して欲しいというとこなんですよね。でもでもそこをこうなかなか伝えづらいみたいなとこもあるんですか？自分、ま、コンプライアンス昨今ありますし、なかなか言葉を選んで言わないといけないということもあるし、なんかうん。
そうなんですね。 そうなんです。 え。 うーん、ていう感じでは多分ないので、あの、指示はできるんですけど、どういう指示がいいのかな、その、っていう。今は割と何て言うか、大枠の指示を出して、フィードバックをして、で、細かい一個一個の細かいことに関してはそこまで厳しく言ってないつもりなんですけど、言った方がいいのか、どうなのかみたいのを客観的にどうなんだろうと思いました。
はい。 はい。 なるほど。 うんうん。 はい。 うーん。 そうですね。ま、ご本人のこう、あなたで期待っていうのをまずつく伝えるっていうのが、私、お話聞いててすごく大事かなと思ったんですね。なんか今ポイントポイントでおしあの指示を入れてて、点でこう線、あの指示を出してる、いると思うんですけど、まず線で伝えるっていうのを「あなたはここに2年間働いてて、こういう仕事を担当してる。でもこういう記事をこういう風な優先順位でできてないってことは、あの、まず優先順位の付け方があまりと得意じゃないよね」って、で「結構、自分の方にポイントポイントで持ってくるけど、私は指示待ちの人じゃなくて、こうあなたが成長していって欲しいから、自分で考えるっていう力を身につけて欲しい。そこで、もしも、こっちに持ってくるんであれば、自分で考えて、どういう風なことがあったんできたか。で、これができなくてどういう風な迷いがあるかっていうのを一度検討して、それでもできない場合は、自分の方に持ってくるように」っていう。なんかエンジニア的なやり方っていうのが、ちょっといいのかもしれないなと、お話聞いてて感じました。はい。
はい。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 うん、なるほど。 うんうん。 うんうん。 うーん、なるほど。 あ、ある程度じゃあもう権限というか、範囲は、任せる範囲を、こう、なんていうか、結構はっきりしたさせておいて、その範囲の中では、あの、自分でアウトプットできるように、こう、頑張ってもらうというか、そういう感じですかね。うんうんうん。
はい。 はい。 はい。 そうですね。これでできない場合は持ってきて、で、どういうことにチャレンジしたのっていうのをちゃんと説明できる状態だったら、多分ご自身もこうアドバイスのやり方っていうんですか、仕方ってうか、し甲斐があるのかなとお話聞いてて感じますね。
うんうん。 うーん、なるほどそうですね。確かにそうですよね。うーん、わかりました。なんかその、ちょっと、ん、あの糸口が見えたような気がします。ちょっとその方向でやってみたいと思います。アドバイスありがとうございました。
はい。 は、良かったです。はい。ま、大変だけど、はい、頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。